ああ、いいですね。うんうん。それはご家族でっていう形なんですね。うん。
うん、う、うん。 そうなんですね、その母と私と娘のさんにんで
うん。うんうん。うんうん。
うん、行こうと思ってます。はい。
あ、いいですね。 うんうん、なるほど。<laughs> まあそんな中でええと、なるべく予算を抑えて楽しみたいっていうようなところなんですか？
う、うん。「打-明」 そうですね、なんかこう、私普段やっぱ海外で、あの、過ごしていて、なんかこう、うーん、やっぱり旅行の仕方が違うっていうか、まあ、私があんまり日本で旅行をしないので、どういう風に
はい。 はい。 あ、ああ。はい。
なんていうの、節約していったらいいのかなみたいな。
うーん。 ああ、そうなんですね。あ、ちなみにその海外での旅行っていうのは、日本と違ったりする、ばめ場面っていうのはどういう面が違うんですかね？
うん。ん。 うん。 なんかあんまり、あの、都市とか行っても
うん。 はい。 うん。
食事はなんていうのかな、あの、レストランとか、ま、節約する場合ですよ。
はい、うん。
レストランとかは行かずに、なんかちょっとこう
はい。
あの、ストリートフードみたいなはいはいはい、そういううん、そうですそうです。
ああ、なるほどなるほど。うんうん。あ、屋台とかそういうのですね。うんうんうん。あ、そういうのも楽しいですよね、確かに。うん。なるほど。はい。はい。
そう。 うん、うん。だけどやっぱり日本は、飲食店の方んんの方がもっと安くて色々あるのかなと思って。
<laughs> 確かに、あ、そこはまあいいところでもあり、ね、レストランが結構安定して美味しいみたいなところは日本はありますよね。うんうんうん。うん。なるほど。なのであ、じゃあ、ちょっとここには予算、あの、注ぎ込めるというか、そこに重点を置きたいみたいな部分で言うと、ま温泉に行かれたりとか、まあ食べ物を楽しまれたりとか、まあ、あるいは観光地で観光なんてあると思うんですけど、こうどういった部分に重点を置きたいっていうのはあるんですか？
うん。うん、そうですよね。 そうですよね、はい。 うん。 はい。